Alemão faz eu acho incrível o que ele faz o Hicter também alemão e são são BPMs super altos, assim, então eu eu não consi eu não consigo mais escutar um techno tão devagarzinho a 136 assim, eu não consigo mais, hum.
Aham. Olha só, bacana. Nossa eu ia eu ia ia até perguntar, né, porque vi que você gostava ia te indicar algumas coisas aqui eu acho que vou ficar calado, né, que é melhor, não, pelo jeito você tá ouvindo cara, eu não eu eu não sei, eu não consigo imaginar o que você está ouvindo de techno a 160, 170 bpm, é.
É te É diferente é bem diferente tem que estar com a com a cabeça meio desgovernada pra ouvir.
Não é high tech, não? É techno mesmo?
Não é techno a 160 é outra é diferente 145 começa, né, o um set começaria a 145 e já vi acabar assim medindo com com aplicativos a cento e setenta assim é algo bem <laughs> e techno. Muito bom mesmo assim.
Aham. Sim. Bacana demais, muito bacana, muito bacana mesmo. É poxa, top cara, mas imagina, né, hã, o o que que você acha que te representa nesse estilo musical? Hã, porque tem muita gente, né, que gosta de música eletrônica, né, e acaba, ah, dando naquele estilo, usar aquele estilo no seu dia a dia, o estilo de roupa, né, às vezes, poxa, eu gosto de techno, eu gosto de me vestir de preto pronto, vou ser ge bem genérico, ah, então me visto preto porque é algo que ressona comigo.
Contigo é assim também? Você acha que a música ela influencia até na sua vestimenta, na sua forma de agir, né, ou não?
É. Demais. Completamente, completamente eu acho que se se a música não te influencia na sua maneira de de ouvir, você tá escutando música por por por nada assim, você não você fala você fala, você tá ouvindo você não tá escutando, né, você tá ali de estar de segundo plano eu acho que se vocês es ou escutar uma música de fato e ela entrar nos seus ouvidos e fizer algum tipo de mudança a maneira que com com a qual você fala, como você se comporta e principalmente se veste, porque música e moda estão ali coladas uma na outra
Hã. P por ouvir, né, ou por conta das outras pessoas, né? Com certeza absoluta.
Eh muda muita coisa o meu estilo de roupa sempre foi o mais próximo do do techno, porque é quase que uma regra, eh, todas as pessoas que gostam de techno elas são quase que, eh eh, de por osmose roqueiras juntos, né, porque é muito parecido a expressão musical de rebeldia, de revolta de
É verdade. De expressar, né, um sentimento exter eh, interno para externo com a música, a música te solta, né, você consegue dançar sem julgamento que a pista de uma de um techno ou do rock, não tá julgando a sua vestimenta, não tá julgando a forma que você quer dançar. Tá todo mundo aproveitando o seu momento ali, ninguém tá ligando muito para o colega do lado, né, então, isso é interessante, a gente se sentir livre, poxa.
Sim. Parecido. Pois é. Zero. Pois é.